Allora, durante i mercatini, quindi da be tra virgolette, "perfetti sconosciuti", non mi è mai capi capitato. Ehm, mi è penso perché se a una persona non piace quello che faccio, non non me lo dice apertamente, ma semplicemente passa e e va avanti, ecco. Quindi mi è capitato che magari qualcuno sfogliasse e e semplicemente non dicesse niente e io lo salutassi, ma quello se ne va, ecco. Quello quello è capitato e
Ah okay. Però ti è capitato Sì, sì no di di Sì. No, no nel senso se no, sai perché, magari le persone no non hanno tutto questo tatto e magari, ehm, ci sono delle cose c del mhmm, possono essere inopportune. Magari semplicemente sfogliando in 2, uno gli si lascia scappare un commento magari alla persona con cui con cui è, ehm, tu sei lì lo senti e dici: "Vabbè, <chuckles> andiamo avanti."
Mh. No, all <chuckles> Commenti sì, ma non me non me ne ricordo di particolarmente negativi, magari semplicemente questo non mi piace, questo sì, eh quello eh mi è capitato, ecco. Ehm, gli unici commenti negativi che ricevo sono ad esempio quelli de del mio compagno, quindi quando faccio qualcosa di nuovo, <giggles> nonostante lui non c'entri niente con il la non ha lato artistico zero, lui fa il programmatore informatico, quindi un ambiente completamente diverso
Pa di particolarmente negativi. Ah beh <chuckles> bene, <laughs> bene. <laughs> Dicia Ah beh, è totalmente differente, quindi
però, ehm, lui spesso quando magari inizio una nuova illustrazione, ehm, mi dice: "Questo non funziona, non riesco a capire niente, ehm, rifallo." Quindi quello quello è un giudizio a volte tagliente e parecchio, uhm, negativo, ecco. Quindi
E quindi?

Sì, sì, sì, perché poi, ehm, devo dire che quando si s di solito o prima, uhm, che che inizi il mercatino o appena è è iniziato e abbiamo apre aperto, uhm, al pubblico, magari anche noi stessi ci facciamo un un giro, uhm, a vedere che cosa c'è.
Sì. Un giro per vedere cosa fanno gli altri. Ce
Sì, sì, perché anche noi n io non non so mai chi partecipa oltre a me, quindi anche per quella è u è una scoperta, è è una sorpresa, ecco. Ehm
E quindi mi dicevi una tua una tua collega?
Sì, e una mia collega mi ha fatto, ehm, mi ha fatto pensare invece a, mhmm, mhmm, in modo particolare alla mi ha fatto riflettere sulla dimensione, ehm, delle delle illustrazioni perché, ehm, siccome le mie illustrazioni, uhm, diciamo che solo s se mi avvicino, uhm, mhmm, se s se sono a una distanza ravvicinata riesco a leggere quello che c'è, invece se mi allontano, ehm, percepisco solamente il disegno e quindi, mhmm, mi ha mi ha fatto pensare, uhm, sotto un certo punto di vista anche a al al fattore della scala, cosa che io, mhmm, avevo avevo riflettuto poco fino a quel momento. Uhm, quindi da lì devo dire
Ah, okay. Cer Mh. Ah, okay. Eh, non non E quello ti ha fatto modificare poi? Ti ha fatto modificare il tuo modo, magari hai ingrandit
Sì, sì, mi ho ho anche fatto, uhm, de delle illustrazioni molto più piccole, in modo che solo se veramente mi avvicino molto riesco a leggere, se no percepisco proprio solamente il il disegno e come de delle illustrazioni anche molto più più grandi, ecco.
Okay.